Bener bener bener. Jadi, ada momennya ya, bener juga Mbak bilang, kalau hari biasa tuh susah ketemu, apa ya, alasannya kan karena pada sibuk-sibuk juga ya, sepupu-sepupu itu ya. Jadi, kumpulnya pas hari raya, berarti sama ya kita, mhm, sih.
Mhm. Mhm. Iya. Mhm. Iya. Mhm, bener. Bener. Bener, iya. Mhm. Mhm. Iya, bener. Bener sih Mbak, apa namanya, eee, setidaknya kita, apa ya, punya keluarga, gitu ya Mbak. <chuckles> Iya, iya. Mhm. Iya iya, bener.
Iya. Dan menjalin ini ya, silaturahmi ya, sama keluarga sendiri lah paling engga gitu ya, jangan sampai putus. Bener. Iya sih.
Mhm, iya, gi seru juga ya Mbak, bahas tentang keluarga, tradisi Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha nih ya Mbak. <chuckles> Iya. <laughs> Makasih banyak ya, Mbak.
Mhm. Iya, jadi kangen aku, jadi pengen pulang nih. <chuckles> Iya, makasih.